संगीत आपको
संगीत आपके मनोभावनाओं पर बहुत ज़्यादा असर डालता है।
जी, आपको अ अ, आपको संस्कारित करता है, मैं तो ये भी कहूँगा कि संगीत का आपको सिखाता भी बहुत है, ये पूरी तरह से निर्भर है कि आप किस तरह का संगीत सुन रहे हो, आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो। वहाँ आपको कई तरह की लेयर दिखाई देंगी और आप केवल धूम-धड़क्का सुन रहे हो, तो आप बस अब तो ख़ैर गानों में अपशब्दों का बहुत प्रयोग होने लगा है। जो आम आम बोलचाल की भाषाएँ भी नहीं हैं, जी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा। स 80 से 90 के दशक के गाने अगर सुने जाएँ तो कितने खूबसूरत हैं और आज के गानों को देखा जाए तो तो वो वहाँ बहुत बेमेल है दोनों तरफ़ देखा जाए तो।